Мгм.
А, ну, было достаточно людей, которые съели всё-таки еду, оно всё-таки было вкусно, это же мясо по-французски, <chuckles> ам. Но, э, я не обижаюсь. Я просто понимаю, что вот есть разница, и поэтому вот я, на самом деле, для меня вот эти вещи, они очень важны. Ты знаешь, вот, например, даже, м, традиция, которой я также горжусь- это вот тот же самый, как, э, мы встречаем Новый год дома. Вот как мы мы в моей семье и, в основном, многие люди оттуда, там, отку откуда я. А, вот у нас есть традиция, да, и обязательно накрывать огромный стол со вс с лучшим, просто с лучшими блюдами для нас, которые для нас считаются лучшими, там, с шампанским, и сидеть, ждать, мгм.
<laughs> Мгм. М мгм. М. Да да, который даже в течение года нет, а, особо возможности есть, всё приберегается, да? <chuckles> Мгм.
Мгм, да, купить икру в кредит, там, я не знаю, <laughs> да, на Новый год обязательно, без этого никак. То есть, вот, а, встретить, а, тот же самый вот этот переломный момент этого года, а, Новый год, да, а с лучшими, вот просто с лучшими костюмами, с лучшей одеждой, с лучшими с лучшим настроением, в кругу лучших твоих друзей или твоей семьи. Ам, прямо вот, э, прямо так отметить, чтобы прямо Новый год, э, был таким, как ты его отмечаешь. Вот такое есть.
<chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. А. А вы ещё одевались в цвета, которые вот по китайскому, там, гороскопу?
Да, бывает и такое, да-да-да. Но это на самом деле ни нит не такая нин н не такая уж большая и традиция для меня лично. Для меня это не так важно. Но да, бывает, бывало и такое, ам.
Мгм. Но важно нарядиться, важно просто вот всё, чтобы было лучшее-лучшее.
Мгм. Ну да, вот, чтобы, то есть, при тв вот эта вот придача значения, большое значение этому моменту- это такая традиция, которая не везде присутствует. И, эм, я поняла, что я этим горжусь, когда, опять же, я переехала вот в новую страну и поняла, что здесь, э, люди не так, а а символично относятся ко многим своим праздникам и вещам. М.
Мгм. Мгм. А а как они поступают, а, вот во время Нового года?
А, ну вот я, в когда я отмечаю Новый год и приглашаю гостей, я им говорю, что будет много еды и мы будем сидеть до после 12 ночи всё это есть. <laughs> То есть, э, вариантов вариантов нет. А, ну, люди обычно не едят после 12. То есть они очень удивляются, зачем в се в себя пихать эту еду, зачем себя так мучить. Говорю: "Так это же не мучение, это же вообще наоборот, это же классно, товарищи, это же замечательно"
<laughs> И как они на это реагируют, они такие: "Вау!" <laughs> <chuckles> <chuckles> Ага, эт Да, это же Новый год. <laughs>
Это же такая привилегия, <chuckles> что вас кормят даже в су в ночное время.
Мгм.